Ah, so, parang naiiba lasa ng gatorade, gano'n. <chuckles> Sabagay, para sabihin, deserve ko 'to, gano'n. <chuckles> Totoo.
Oo, iyon. Mm, so I guess, yung isa sa nagbago siguro, kasi yung ang na-enjoy ko, no'ng sa kami nagba-bike no'n ano, eh, yung camaraderie talaga, eh. Oo, saka yung ang nakakatuwa kasi do'n, ah, sobrang accepting no'ng ano, no'ng grupo namin, ayun. Lalo na no'ng nagsa-start ako, sa grupo, kasi ako yung pinakamahina mag-bike sa kanila, eh, kasi ano, eh, ah, no'ng panahon sumali ako do'n medyo mabisyo ako, eh. So, yung, yung resistensya ko talaga ano, ah, hindi gano'ng kalakas. Pero pinag, ah, talagang pinagtiya-tiyagaan nila ako lalo na 'pag nag no'ng may one time na umakyat kami papuntang Tagaytay.
Mhm. Hmm. Oh, mala mataas-taas din 'yon ah.
Mm, so, hirap na hirap ako no'n, talaga. Pero, ah, 'yon sobrang
Ah, kasi hingalin ka, kasi nga ano, nagbibisyo ka tama ba? Ah.
Mm, oo, tapos ano, ah, hindi pa masyadong gano'n ka-okey yung kondisyon, yung lakas, gano'n. So, nakakatuwa 'pag naalala ko na yung, ah, yung pasensya ng mga kasama ko na, hintay gano'n, mm, tapos ano, ah oh?
Hmm. <chuckles> Nakakatuwa naman yong samahan, mm. Pero ito, oo- matanong ko lang ano- pa'no ka ba napunta do'n sa interest na 'yon? Pa'no ba 'yon nag-umpisa dati?